Mhm.
Ähm, dann muss man schauen, äh, ähm, e de bin ich da jetzt weiterhin mit verzweifelt? Oder sage ich jetzt: „Gut, es ist jetzt passiert, ich muss mir jetzt wirklich selber verzeihen“?
Ja. Mhm. Hast du denn mal 'n ganz akt also ganz aktu nicht aktuell, aber wirklich 'n ganz praktisches Beispiel, wo du das dann wirklich gemacht hast? Also, vielleicht, ne, du hast irgend 'ner Freundin irgendwas gesagt, wo du im Nachhinein, ne, gedacht hast, so: „Oh Mist, das war wirklich nicht gut.“ Oder du hast irgendwas gemacht, was weiß ich, bist in 'n anderes Land gezogen, obwohl es dir total also, obwohl du eigentlich gar nicht wolltest. Also, hast du mal wirklich 'n Beispiel für mich, 'n konkretes?